อืม จริง ๆ แล้วนะคะ ถ้าเกิดว่าถึงขั้นนอนไม่หลับแล้วก็ปรับได้ ปรับแล้วก็ยังไม่ได้อีกนะคะ อันนี้อาจจะไปปรึกษากับทางผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะคะ กับด้านคุณหมอก็ได้ นะ คือจริง ๆ แล้วอะ อ่า หาคุณหมอเขาอาจจะมีวิธีเนาะ อาจจะใช้ยานะคะ ช่วยในช่วงแรก ๆ ก่อน แต่ว่าอาจจะต้อง อ่า ทานตามคุณหมอแนะนำอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ อันนี้ก็อาจจะช่วยได้เยอะ ค่อนข้างเยอะเลยแหละค่ะ ถ้าเกิดว่าเราพยายามเองแล้ว แล้วก็ทำไม่ได้จริง ๆ อะนะคะ ซึ่งจริง ๆ แล้ว ปัญหาที่ตื่นกลาง คืน อะ ดึก กลางดึกบ่อย ๆ นี่ก็ถือว่า เอ่อ ไม่ดีแล้วนะคะ ก็อาจจะต้องแบบว่าใส่ใจนะคะคุณภาพในการนอนมากขึ้น แต่ว่ายังไงแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ค่อย ๆ ลองปรับดูก่อน ถ้าไม่ไหวจริง ๆ ก็ปรึกษากับทางด้านผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็จะดีมาก ๆ เลยน่ะค่ะ
ครับ ครับ อืม ครับ อืม ครับ อา อืม ครับ โอ้โฮ โอเค เลยครับผม <sniffs> ยังไงต้องขอบคุณมาก ๆ เลยครับ สำหรับคำแนะนำในแต่ละข้อตรงนี้ เดี๋ยวจะพยายามค่อย ๆ ปรับนะครับผม แล้วก็จะดูผลลัพธ์ว่า เอ๊ ที่มัน เอ่อ ของเราแบบ เอ่อ เริ่มดื่มกาเฟอีน แอลกอฮอล์เยอะเกินไป มันมีผลโดยตรงไหม ยังไงต้องขอบคุณสำหรับคำแนะนำดี ๆ มาก ๆ เลยนะครับ
ค่ะ ด้วยความยินดี สวัสดีค่ะ
ครับ